ใช่ค่ะ แล้วทีนี้
อืม
พี่สาว 2 คนเห็น ร้องหนักกว่าเดิมอีก ไป พอ ๆ กันเลย <chuckles>
เป็นไงคะ? เป็นไงล่ะ? โอ้โฮ! อะฮะ อ๋อ <chuckles> เข้าใจเลยค่ะ อืม
อือฮึ มันเป็นความทรงจำที่แบบ โอ้โฮ! ต้องออกจากบ้านหลังนี้อีก อือ
อืม ทั้งเศร้าพร้อมอบอุ่นเนาะ อะไรแบบนี้เนาะ เพราะมันมีความทรงจังน่ะหลาก หลัก หลากหลาย
ช ใช่ อือ นี่พูดอยู่ยังร้องไห้เลยนะเนี่ย เป็นความรู้สึก
อ้าว เหรอคะ? <chuckles> เข้าใจเลยค่ะ เออ โอเค ก็แต่ว่า แต่ว่ายังไงมันก็ต้องมูฟ เอ่อ ต้องไปต่อเนาะ เพราะว่าคุณพ่อเอง เขาก็แบบว่าเจริญก้าวหน้าในที่ ในหน้าที่การงาน อันนี้ก็ต้องภูมิใจนะคะ เพราะว่าเขาอะเป็นคนมุ่งมั่น แล้วก็เป็นคนเก่ง มันก็เลย แม้แต่เห็นได้ง่าย ๆ จากที่การดูแลลูกเลยค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะ มันก็ไม่แปลกที่เขาอะ จะประสบความสำเร็จก้าวหน้าในแมช หน้าที่การงาน ตรงเนี้ยเราก็ต้องดีใจ แล้วก็ภูมิใจเหมือนกันนะคะ มันก็เลยทำให้เราก็ต้องย้ายบ้านนะคะ แล้วก็คุณพ่อซื้อบ้านใหม่ แล้วก็แถมยังเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยอะค่ะ อือ เนี่ยค่ะ
เป็นคน เซนซิทิฟ นิดหนึ่งครับ แต่ว่า อือ อืม อือ ครับ ขอบคุณมากเลยครับ ก็ดีใจ แต่ แต่ว่า
<chuckles> ค่ะ อือ
คือตอนนั้นมันเป็นเด็กก็ไป พอมานั่งนึกถึงไป ไปนั่งร้องไห้ อืม กอด กอด อิ อ่า
อือ อื้อฮือ ค่ะ พอถึง เหรอคะ? กอดกันกับพี่น้อง 3 คน
ใช่ แล้วก็ไปนั่งมอง นั่งมอง เอ่อ กระต่ายที่ติดอยู่บนกำแพง แล้วยังนึก อา ยังนึกถึงทุกวันนี้อยู่เลยว่า เออ เขาจะทาสีทับหรือยัง? แต่ทุกวันนี้ก็ยังฝันถึงบ้านหลังเก่าอยู่นะครับ มันเป็นความทรงจำที่ดีมาก ๆ
อือฮึ อืม ที่ว่าเกะกัน อา อืม อืม อือ ก็มันเป็นความผูกพันมาก ๆ แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ ถ้าหากว่ามีโอกาสน่ะค่ะ เอ่อ จะกลับไปเยี่ยมบ้านหลังนั้นไหมคะ? หรือว่าเขารื้อไปแล้ว หรือยังไงคะ ตอนนั้น ตอนเนี้ยค่ะ ปัจจุบันนะค่ะ?
อือ ผ่านทุกครั้งที่มีโอกาสเลยครับ
อืม
ก็ไปดูว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า? อะไรอย่างงี้ ก็ทำได้แค่นั้น
อ๋อ อืม

นึกถึงแล้วก็ เออ แบบนึกถึงทุกครั้งที่แบบ เออ ใช่ แต่ว่าเหมือน
อ๋อ เป็นความทรงดี ๆ อบอุ่น อืม เป็น ค่ะ อืม
เหมือน เหมือนเขาจะตั้งใจปลูกฝังให้พี่น้องรักกัน เออ ใช่
รักกัน อืม แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้บอก ณ ตอนนั้นถูกไหมคะ? แต่พอเราโตมา เราเข้าใจแล้วล่ะว่า เออ การที่เราทะเลาะกันแล้วก็แบบว่า เออ พี่น้องทะเลาะกัน 3 คน คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่สบายใจ ก็เลยสอนเราว่า ก็เลยลงโทษเราเนาะ แล้วก็ให้ พอลงโทษเราแล้ว ปุ๊บ กลายเป็นว่าเรากลับเลิกทะเลาะกัน แล้วก็นอนกอดกันกลม ภาพนี้มันก็เลยเป็นภาพความประทับใจของคุณ เอ่อ แล้ว แล้ว แล้วทีเนี้ย คุณพ่อคุณแม่เขาบอกอะไรเราไหมคะตอนนั้นน่ะว่า ทำไมเขาถึงทำอย่างนี้กับ ให้ ให้เราทำงี้กัน?
ใช่ค่ะ อะฮะ ใช่ ใช่ ครับ ใช่ ไม่บอกครับ ไม่บอกอะไรเลย ก็ ก็ดำเนินชีวิตไปในทุก ๆ วัน เหมือนทุก ๆ วัน
อือ ค่ะ อ๋อ
ทีนี้ 3 คน รักกันมาก ก็ยิ่งดื้อมาก <laughs>
<chuckles>
ดื้อในที่นี้หมายถึง เรา 3 คนอยู่ดี ๆ ก็อยากเป็นจิตรกรครับ เอาปากกาแมจิกไปเขียนกำแพงห้อง
ยังไงคะ? อา เขียนฝาผนังเหรอคะ? <chuckles>
อะไรนะครับ?
อุ๊ย เคยเขียนฝาผนัง <chuckles> เขียนกำแพง อืม
ใช่ แล้วมันเป็นแมจิกที่ลบไม่ออก
อ้าว แล้วเป็นพ่าน บ้านพักครูไม่ใช่บ้านเราด้วย <chuckles>
ถูกต้องครับ <laughs> โดน
อือ ค่ะ แล้วเป็นไงคะ? โดนไม้เรียวไหมคะแบบนั้น?
มันไม่เหลือโดนทำโทษ ก็ต่างคนก็ต่างเขียนสิ่งที่อยากจะเขียน ก็เราก็เขียนกระต่าย น้องก็เขียนพระอาทิตย์ น้องชายก็เขียน เอ่อ ถ้าเป็น จำไม่ผิดก็เป็นภูเขากับต้นไม้ อะไรอย่างงี้ คือทางขึ้นบันได มันก็จะเป็นทางขึ้นบันไดแคบ ๆ แล้วก็จะเป็นกำแพง 2 ฝั่ง เราก็เป็นจิตรกรกันทั้ง 3 คน ปากกาคนละแท่งเขียนไป ก็โดนลงโทษไปตาม อ
เหรอ? อืม อืม ค่ะ <chuckles> โอเค เกิดอะไรขึ้นคะ? หลังจากนั้น อ่า คุณพ่อหรือคุณแม่ เราลงโทษ?
โดนลงโทษแบบ ใช่ แต่มันมีอยู่จุดหนึ่ง คือต้องย้ายออกจากบ้านพักครู
อืม อืม ตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ ห่างไปประมาณเท่าไหร่?
มันเศร้ามาก ๆ อะ

ได้เลยครับ เออ ต้องย้อนกลับไป น่าจะประมาณตอน 7-8 ขวบครับ ตอนนั้นเนี่ย ตอนนั้นยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง เยง ยังไม่ ครอบครัวยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองครับ คุณพ่อเป็น คุณพ่อรับข้าราชการ แล้วคุณแม่ก็รับข้าราชการเหมือนกัน ทีนี้เราก็จะไปอยู่ที่บ้านพักครู ซึ่งบ้านพักครูเนี่ย คือ อยู่ตั้ง อยู่ตั้งแต่เกิดเลยครับ อยู่ตั้งแต่เกิดจน ต้องบอกก่อนว่า มีครอบครัวเนี่ย มี เออ ถึงกี่ขวบใช่ไหมครับ? ประมาณ ประมาณ ป. 6 ไม่แน่ใจว่ากี่ขวบ? ป. 6
อ๋อ โอเคค่ะ เป็นไงบ้างคะ? อืม อือฮึ อืม โอเคค่ะ ค่ะ เป็นยังไงคะ? อื้อฮือ จนถึงกี่ขวบคะ? อือ ค่ะ อืม
คือ คือว่าที่
สิบเอ็ดสิบสอง ไหมคะ? <chuckles> ประมาณนั้นเนาะ
ใช่ ๆ ๆ น่าจะใช่นะครับ 12 13 14 15 อ้อ ใช่ ประมาณนั้น ทีนี้คือที่บ้านนี่มีพี่น้อง 3 คน เราเป็นคนโต มีน้องสาวแล้วก็มีน้องชาย การที่อยู่บ้านพักครู นี่คือ ทุกคนอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยครับ มันก็จะมีความผูกพัน จริง ๆ บ้านพักครูทั่ว ๆ ไป แล้วก็ ก็ไม่ได้ ไม่ได้หลังใหญ่มาก ใช่ไหม อืม มันก็จะมี
ค่ะ อ๋อ อือฮึ อืม แต่ว่าก็อยู่กันแบบว่าเป็นทั้งครอบครัว มีคุณพ่อคุณแม่ มีเรา แล้วก็น้อง ๆ อีก 2 คนอยู่กัน อะไรอย่างงี้เนาะ โอเค ค่ะ อือ แล้วยังไงอีกต่อคะ?
ใช่ครับ ใช่ ก็จะเป็นบ้านพักครู 2 ชั้นครับ 2 ชั้น ก็ชั้นแรกก็จะเป็นห้องดูหนัง ทานข้าว อะไรอย่างงี้ เดินมาอีกหน่อยหนึ่ง ก็จะเป็นโซนทำงานของคุณพ่อ แล้วก็ข้างหลังจะเป็นห้องครัว พอขึ้นไปชั้น 2 ก็จะมีห้องพระ แล้วก็จะมีห้องนอน ที่เป็นห้องนอนใหญ่ ที่นอนรวมกันอีกห้องหนึ่ง
อือ อืม